तो 2 घंटे लगे आपको मतलब बड़े-बड़े बर्तन भी ज़्यादा थे क्या उसमें?
जी, बड़े बर्तन आप ये कह रहीं, मेरे घर में कह लीजिए 2 कढ़ाइयाँ हैं और मतलब वो 2 कढ़ाइयों के अलावा मैं को जितना याद है, वो 2 छोटे भगोने, 2 बड़े भगोने, 1 चाय का फ्राई पैन और बाकी के जो भी छोटे-छोटे बर्तन होते हैं वो सभी जो है वो उसमें थे और अभी तो मतलब बहुत हद तक मुझे आदत-सी हो गई बर्तनों को धोने की तो हो सकता है मैं अभी इन सभी बर्तनों को मुश्किल 20 से 30 मिनट में धो डालूँ। पर उस समय में कह लीजिए मैं सिर्फ़ है ना एक विद्यार्थी था तो मतलब उनको धोने में मुझे देर लग गई थी बहुत ज़्यादा और कह लिए वो सर्दियों के ना दिन अलग से थे तो है ना, कि मतलब गर्म पानी से भी धोते-धोते में जो है, मतलब बहुत ज़्यादा देर लग जाती है कई बार।
हुँ। अच्छा। हुँ, मतलब आप उस समय पे प्रो नहीं थे और अब आप प्रो हो गए। <chuckles> ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल।
अरे, अरे, बिल्कुल! अरे, बिल्कुल सच कह रहे है ये तो आप, बिल्कुल मेरे बिल्कुल आपने मुँह की बात छीन ली।
<chuckles> बहुत अच्छी बात है कि, आप इतने अच्छे से घरेलू काम करना जानते हैं, आपको साफ़-सफ़ाई भी इतनी पसंद है और आप करते भी हैं बहुत ही बढ़िया है। पहली बात तो ये सोच होना ही बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब अब तो चूँकि आप प्रो हो गए हैं, बर्तन वग़ैरह धोना या जो भी ऐसे काम हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अ, तो फिर आपका कोई एक आप प्लान बनाते हो कि मुझे ये, ये ऐसे, ऐसे करना है मतलब उसकी सफ़ाई करने के लिए मतलब किस-किस तरीके के आप अ अ, सफ़ाई की जो अ अ, जो बाजार में चीज़ें मिलती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं?
जी। उम, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, हाँ। अरे, रे! जी।